Ờ, có nha, mình nghĩ á là cái cái thời trước của mình á, mẹ mình á thì mọi người, kiểu như là, sẽ cùng nhau nấu nhiều cái món ăn đặc trưng, ví dụ như là thịt kho nè, rồi, ờm, ờ, củ hổ qua, củ h h ờm, hổ qua hầm nè, ờ, khổ qua hầm, đúng rồi, khổ qua hầm đó, ừm. Ờ
Ừm. À! Khổ qua. Ừ. Ừ. Đúng, đúng, người Việt Nam nói là, ờ, qua năm mới là khổ nó qua hết đó r đúng rồi, rất là truyền thống. Ừm.
Đúng, đúng, đúng, bạn nói cái món đó, đó bạn. Xong rồi á nhưng mà sau này khi mà dần cái tụi mình lớn lên á thì tụi mình vẫn kh có nghĩa là hiện tại tụi mình vẫn ăn những món đó, nhưng mà tụi mình, kiểu như, hổng có thích lắm nên nhà mình cũng đã biến tấu nhiều món hơn. Ừm, như là cho ăn thịt gà nè, như là gà chiên, hoặc là gà luộc biến tấu hổng có còn truyền sẽ có những món truyền thống để nhà mình, ấy đúng hông? Nhưng mà
Ừm. Ừm. Ừm. À! <laughs> À. À! Ờ, cái này hay đó, đúng rồi, cái b bữa cơm truyền thống gia đình Việt Nam mà, ừm, ngày Tết á thì mình biết là nó phải hồi xưa nay là chỉ có phải đúng như vậy nha, ai làm gì làm Tết phải ăn, đúng vậy, khổ qua nè, rồi thịt kho rồi này kia. Nhưng mà hình ưm, bạn kể cái truyền thống này nó đã qua từng thời gian, nó thay đổi tới giờ nó có, ờ, gà chiên này kia thì mình thấy cũng thú vị đó. Vậy ai là cái người thay đổi truyền thống đó vậy? <chuckles>
Đúng rồi. Ngon lắm. Thật ra là nhà mình á, mọi người, gọi nghe là, mọi người rất là gần gũi với nhau, hổng phải là có quá là khoảng cách thế hệ nha, nên là tụi trẻ mình cứ cứ nói là, ờ, tụi con thèm ăn món này, thèm ăn món kia, thì khi nào thèm á thì sẽ có người làm, tại vì nhà mình mọi người đều nấu ăn cũng ngon á, xong rồi thèm món này món kia, dần dần, cái, ờ, mọi người cũng chấp nhận theo.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À! <laughs> Ừ. À. Hiểu. À! Cứ thay đổi lúc nào hổng hay, à, ô kê, coi như là những cái thế hệ trẻ bây giờ nó đòi thích ăn những cái món ăn thời thượng, nó đòi những món mới, à, thành ra người lớn cũng chiều, cho nên cái bữa cơm truyền thống ngày Tết gia đình Việt Nam bây giờ nó hơi lai. <laughs> Nhưng mà, ừ, nhưng mà cái sự lai đó, đó nó có được đồng tình, ủng hộ hết từ trên dưới hông? Có ai phản đối hông?
Ờ. Đó. Đúng rồi, nó lai chút. Hông nha, nhà hổng có ai phản đối hết á. Nhà mình á, mọi người đều rất là vui, vất là ủng hộ, nhiều khi người l ăn xong người lớn còn khen ngon lắm mà, nói là làm món này vào cho đỡ ngán á, tại vì bạn biết hông, khi mà đi tất cả nhà nào cũng ăn cái món đó thì mình là ngán luôn. Khi những có những món n cái, trời ơi, ai cũng kh ngon đỡ ngán nhiều hơn á.
<chuckles> Vậy hả? À vậy ha? Ừ. Ừ. Ừ. <chuckles> Ừ, cũng có lý. Ừm. À, vậy đó hả? Ờ, vậy là nhà bạn cũng rất là đồng cảm, r rất ra giao thoa giữa các thế hệ nó cũng mượt mà nè, rồi cái bữa ăn ngày Tết mà bạn chụp hình đi, thí dụ Tết người ta hay mình thấy nhà Việt Nam á, cái mâm cỗ Tết hay mâm cúng này kia là người ta hay chụp hình để lên mạng xã hội để chia sẻ với nhau đó, thì cái mâm cỗ của gia đình bạn ngày Tết bây giờ bạn đưa lên bạn bè, bà con cô bác, những người quen biết có ai có ý kiến ý cò gì hông? <chuckles>
Đúng a. Ừm. Ờ, mấy mấy đứa bạn của mình á, cái nó hay rep, nó hay trả lời, cái, mấy cái tin mình đăng trên mạng xã hội á, cá nó nói: "Trời ơi! Nhìn thú vị quá vậy ta, tui cũng muốn chơi nữa nè, hôm nào dắt chơi ch vô nhà bạn ăn được hông? Tại nhà tui ăn mấy món này lắm!" Kiểu, đùa vui vui.
Ừ. Ờ. Ồ, vậy đó hả? <chuckles> À. À! À, tức là có người ủng hộ, có người nào hổng ủng hộ hông? Có người nào phản đối, có người nào nói phê bình, nói kỳ quá này kia, lai căng gì hông?

À, cái này quen lắm, nhất là người Việt ai cũng vậy hết trơn đó. Mình thấy là á rất là nhiều người có truyền thống giống bạn nè, nhưng mà không biết cái truyền thống nhà bạn có gì đặc biệt không nè? Kể thêm một chút, ai là cái người đề ra cái truyền thống này? Rồi, ờ, nó bắt nguồn từ đâu trong gia đình?
Đúng ha. Ừm, ai là người bắt đầu thì mình nghĩ là chắc từ thời của mẹ mình quá à. Giống như là, do là nhà mình đông anh em bên ngoại mình á, rất là đông anh em luôn, tại ngày xưa mọi người hay đẻ nhiều con á bạn, nên là xong rồi tới Tết cái mọi người kiểu như là, nhà mọi người cũng hơi gần nhau, ở cùng một cái thành phố luôn nha, cùng một tỉnh và thành phố luôn đúng rồi, nên là cứ là ngày Tết là tất cả mọi người lại tụ tập về nhà ngoại mình, mà đặc biệt á là mình ở cùng với ngoại luôn, nên là rất là vui.
À. À há. À. À há, đúng, đúng! <laughs> À, vậy tiện quá. Ừm. Ừm. À, à, như vậy là nguyên một gia đình ngoại là Tết là phải gặp lại nhau 1 ngày ở ngay nhà ngoại, đúng hông? Ồ, vậy là con cháu đầy đàn luôn, đúng hông? Vui hông? <laughs> Ừ, ừ, nhưng mà bây cái truyền thống đó nó bắt nguồn lâu chưa? Nó được duy trì bao lâu rồi?
Đúng rồi b đúng, đúng! Vui lắm, vui lắm! Mình nhớ là từ thời mình còn nhỏ nha là đã có truyền thống đó rồi. Từ ngày mà mẹ mình có kể á là từ cái ngày hồi tại vì hồi trước lúc chưa có sinh mình ra á, là mẹ mình ở một cái tỉnh khác, xong rồi sau đó khi mà vừa sinh mình ra là mới chuyển về đây, thì từ đó là mình thấy là trong ký ức của mình là từ cái hồi mà mình nhớ được ký ức là năm nào cũng có tổ chức cái đó hết, cùng nhau tụ tập hết.
À. À. À há. À. Ừ. À. Ồ, tức là cha sanh mẹ đẻ là bạn đã thấy cái truyền thống này rồi, đúng hông? Ờ, vậy rồi, nhưng mà bạn có bao giờ thắc mắc hỏi mẹ bạn á là "Tại sao nhà mình có truyền thống này hông mẹ?" hông?
Đúng rồi, đúng, để mà chính xác thì mình cũng hổng nhớ rõ.